Okay, okay, okay. Beh comunque, uhm, non so se a te facevano mangiare durante sì, penso che cucinassero.
E Uhm sì, o sì, sì, sì, sì, anche a fine turno ci riunivamo a un tavolo e mangiavamo.
Okay, a io perché rimasi molto contento di questa cosa. Uno dei motivi per cui s per cui mi piace mi piace star lì è anche mangiare mangiare tutte le cose che preparano.
Mh-mh. Sì. <chuckles> Vero, ottimo. Anche durante il turno ci stava che il pizzaiolo sbagliava qualche pizza, quindi <chuckles> chiamava tutti in un momento di di calma ovviamente quando la clientela era abbastanza tranquilla.
Pena eh Sì. <chuckles> È vero. Cer
Stavamo a mangiare tutti insieme. Invece tu non hai mai cucinato con tua mamma, tua nonna, non so, uhm, se hai sorelle, fratelli?
Eh sì. Allora mi ha Allora, diciamo che in casa mamma è l'ultima che cucina, perché non lei io dico spesso che mangia per sopravvivere, a lei non interessa il gusto dei piatti, lei m mangia perché il suo corpo ne ha bisogno e non c'ha un palato così così fine. Mentre papà, papà è un grande è un grande cuoco, mhmm, nel senso che non non è un cuoco, però che cucina molto bene, e io mi ricordo eh sì, mi ricordo che da piccolino, uhm diciamo forse intorno alle medie, sarà stato in seconda media, diciamo un'età su per giù quella lì, ehm, con cucinavo cominciavo a cucinarmi le prime cose. Mi ricordo che le prime cose erano tipo delle colazioni con wurstel e uova, e
<chuckles> Okay. Mh-mh. Mh-mh. Mh-mh. A cucinare bene. Mh-mh. <chuckles> Buona. <chuckles>
Sì, e e e poi vabbè, piano piano ho cominciato a cucinare qualcosa, qualcosa, qualcosa, e adesso diciamo c'è che ne so, c'è la mia ragazza che è felicissima perché ogni volta che stiamo a casa mia, sua, diciamo, dove stiamo, cucino sempre io e lei non cucina mai. Quindi abbiamo deciso che adesso il ruolo è io cucino, tu lavi i piatti, se tu cucini io lavo i piatti e e vediamo come va.
Mh-mh. <chuckles> Mh, va benissimo così, <chuckles> bellissimo.
Mh-mh, sì, sì, sì.
E quindi tua mamma, uhm, si è sposata un uomo che sa cucinare però a lei non interessa. <chuckles> È un peccato.
E quindi Esa esatto, è una cosa strana. Diciamo m m

Sì, tantissimo. Ehm, ogni volta l'aiutavo, perché io da piccola proprio aiutavo mia mamma a fare, ad esempio ciambelloni o dolci a casa, ehm, e dopo andavo da mia nonna, ehm, stavo tutto il giorno da lei e stava sempre a cucinare. Si sa, le nonne cucinano tutto il giorno, ogni fascia oraria <chuckles> e sopra sopratutto cose buone. Ehm, e quindi sì, ehm, sono ricordi che tuttora mi porto dietro e sono sono bellissimi. E purtroppo, ho la malinconia perché lei adesso è un pochetto più fragile, quindi, ehm, fa difficoltà a cucinare da sola, però a volte, cioè ad esempio se le dico: "Nonna, oggi vengo a pranzo." Ehm e lei mi cucina comunque gli gnocchi comprati, <snorts> non li fa più lei. Ehm, però sono sempre buoni, perché il sugo lo fa lei, e il suo sugo che fa con i suoi pomodori, quindi
Sì, cucinano tantissimo. È vero, è vero. Mh-mh. Mh-mh. Eh Ah, addirit Ah! Mazza!
Sì, sì, sì, <chuckles> è tutto fatto in casa. <chuckles>
Complimenti. Che bello. Eh, sareb ha un orticello? O c'ha delle delle piante diciamo?
Sì, sì, sì. Sì. Sì, sì. Ha ha proprio un orticello dietro casa, ehm, mhmm, con anche zucchine, melanzane, pomodori, fichi. Abbiamo tante piante di fichi, buonissimo.
Sa e co ehm, e chi coglie? Non coglie lei?
Uhm, mia zia, uhm, ehm, che vive vicino al a vicino a casa loro, vive quindi la l'aiuta.
Okay, quel volo di farf <chuckles> un ristoran Diciamo, ehm, se aprite un ristorante, un ristorante di famiglia, ognuno fa ognuno fa qualcosa.
<chuckles> In pratica in pratica sì, però è molto impegnativo. Io ho sempre sognato di di fare la la cuoca, oppure non so, anche in pasticceria, ehm, mi piacerebbe lavorare, però è molto impegnativo.
Sì. Mh, mh, mh. Guard
E poi dovrei fare dei corsi. <chuckles>
Sì, io lavoro come cameriere in un locale, ehm, e sì, ehm, nel senso avve ovviamente io, non non cioè durante il turno io non non cucino, non è il mio compito. Ehm, però vedi, cioè nel senso ci sono ci sono volte in cui sclerano proprio. Per cui eh, sì.
Ah, okay. Mh-mh. Sì, sì, anch'io ho lavorato nella ristorazione, è successo di vedere episodi strani, <chuckles> però <chuckles> vabbè.
<chuckles> Sì, che cosa hai fatto tu?